Oye, cuéntame, ¿cómo empiezas a reparar, una relación familiar, dañada?
Mm. Mu mu muy buena muy buena pregunta. Y, pues, ¿cómo empiezo? Pues, bueno, reconociendo Digo igual si Generalmente, en una relación, cuando se daña, hay responsabilidad de ambas partes, aunque a lo mejor más de una parte. Pero igual, considerando, y y con la voluntad de ahora sí que remediar o reconstruir, es ¿Cómo empiezas? Acercándome a la persona. Y si hubo un error de mi parte, pues, pidiendo desde la humildad, un un error genuino. O sea, un perdón un perdón genuino. Perdón genuino.
Ujú. Ujú. Ajá. Claro, entonces lo primero es como dices, ¿no? Reconocer, si el error fue de tu parte. Y si fue de tu parte, pues ahora sí que ¿no? Este, pedir perdón, ¿no?, de forma genuina.
Sí, a así es, pedir perdón. O sea, yo, ge generalmente, en una situación, hay distintas aristas, ¿no? Y y a veces, digo, hay responsabilidad de de ambas partes, pero yo, en cuanto a mí, voy a reconocer l lo mío. Digo, es responsabilidad del otro, y a la mejor, en ese acercamiento, que tenga yo, también, quizá fomente que la otra persona también pueda caer en cuenta y decir: "Bueno, también y". Y fomentar ese espíritu, pues, de de reconciliar, vaya, ¿no?
Claro. Claro, sí. <chuckles> Sí, claro. Oye, y y ha pasado que ha sido un ambiente muy tenso, o tal vez lleno de resentimiento, ¿no?, de de la otra persona. ¿Cómo lidias con esa parte? O, ¿qué estrategias usas para poder no sé. Aliviar un poco esa tensión o ese resentimiento que pudiera sentir la otra persona?
Mira que, eh, yo lo pero digo, eh, trato y más allá de si la persona no me acepta mi perdón
Ujú.
ya es responsabilidad de de la persona si si quiere seguir cargando, pues, con este rencor, por así decirlo. De mi parte considero desde la humildad y reconociendo lo que yo hice mal, y sin justifi porque muchas veces nosotros este, pedimos perdón y no nos justificamos casi, casi es que: "Tú hiciste eso, por eso hiciste que reaccionara así, pues". ¿No? Entonces,
Sí, claro. Ujú. <laughs> O o el típico: "Es que estaba teniendo un mal día". <chuckles>
"Claro, teniendo un mal día, pues, y mira, y esto, y la vine a pagar." ¿Para qué te pones en frente, pues?Y <chuckles> entonces
Claro. Oye, y, ¿cómo le haces al comienzo cuando? Digamos que pasa algo, ¿no? Y y y fue de tu lado. Fue tu responsabilidad, ¿no? ¿Qué cómo qué haces, no? Lo ¿Qué palabras o cómo lo haces al principio?
Mira Mu muy puntual, muy puntual en, eh, en decirle: "Mira, ¿sabes qué?, esta situación considero que, pues, la regué, me extralimité en equis o ye, y, de entrada, pues, te pido una pues, perdón, no sé si ni siquiera es una disculpa o lo siento, es un perdón, la verdad, este, procuraré la eh, en la medida de lo posible de de de aquí hacia adelante, pues", o un arrepentimiento genuino, no remordimiento, sino arrepentimiento, en no volverlo a hacer, es decir, lo que esté en mis manos, no no repetir este este estas cosas, ¿no? Y y en ese sentido y si tú como Tratando de responder la pregunta que tú dijiste, pero si veas que la persona pues, no, está cerrada y demás, <sniffs> pues, decirle, y, si la persona va a hablar, dar espacio que hable, trat ponerle mi atención plena para, tratar de comprender lo que está diciendo y escuchando para comprender, no para responder. Y y y y y e ver por qué sigue con rencor. Por qué está pensando así. Por qué es así, más allá que pueda no estar de acuerdo. Y si aun así el el veo que las condiciones no están dadas para que, se inicie una posible, eh, reparación o reconstrucción de la relación, a la mejor tomar un una distancia y decir: "Lo retomamos después cuando tú quieras, yo estoy abierto, ya te pedí perdón, y este me y darle los por qués me interesan llevar, este, pues restablecer la relación y te lo dejo". Entonces, le y como dicen en el argot acá de coloquial, la pelota está de tu lado.
Ujú. Claro. Ujú. Cierto. Ujú. Ujú. Exacto, sí. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Exacto. <gasps> Oye, ¿y esto lo haces a través qué de una llamada? Eh, ¿Los ves cara a cara? O sea, ¿es alguna disculpa directa o?
Mira, procu procuro procuro, eh, cuando, pues, darle la yo yo yo, este, vernos, en persona, vernos en pues digo, obviamente, si por temas de oye, si si mi pariente está en Tijuana, no sé, en otra ciudad, pues, esto una llamada o si es posible para vernos, aunque sea de manera virtual, pues, una videollamada que ahora se puede, es bastante sencillo.
Ujú. Sí. Claro, sí, sí. Ujú. Oye, sí es cierto. ¿Y qué pasa cuando pasa justo eso, no? Que tú ya te disculpaste, perdi pediste perdón: "No va a volver a pasar". ¿Y qué pasa cuando, la otra persona simplemente, mm, no que no esté escuchando, pero tal vez no esté concediendo, no? Ese perdón. ¿Hasta dónde pones tu límite con esto?
Mira que, como te decía, yo yo yo pido, o sea, pido el perdón, yo trato de si-sí veo que porque esto es de 2, pues, la voluntad tiene que ser de 2, más allá de que yo soy el que estoy empezando a tratar de reparar, si de la otra persona no hay un interés
Ujú. Sí.
se puede comprender, aunque no se comparta, a lo mejor el la in el porqué no quiere este poner de su parte, pero, eh ah eh ah, la li la libertad que cada uno tenemos, pues, okey, eh, a adelante, tus razones tendrás, muy válidas para ti. Entonces, si no se puede, entonces, sencillamente, es tomar la distancia, como te digo y, si no se puede retomar, porque la persona entonces, yo estaré aquí, como así ahorita, para cuando tú tú quieras. Y si y si el día de mañana, pues es que la verdad no me interesa nunca, okey. Aun así estaré para ti, pero yo soy yo tomaré la sana distancia, y si coincidi y y si coincidimos en reuniones familiares, es yo por por mí, yo siempre te voy a saludar de manera cordial, a la mejor no como era antes, pero si tú me volteas la cara y me niegas el saludo, pues, también yo tomaré y respetaré, pues, que no me quiera saludar, pero por mí por por mí no con por mí no quedó y no va a quedar.
Cierto. Ay, ya. Ujú. Claro. Sí. Sí, claro, qué maduro de tu parte. Oye, ¿y ahí y ha pasado esto con alguien tan cercano a ti, algún familiar muy cercano donde han tenido que buscar ayuda e externa? Digo, no solo en cuestión de terapia o mediación, pero tal vez ¿involucrar a un tercero de confianza para que puedan resolver el conflicto?
Mi mi mira que, bueno, u co con un primo que que nos llevábamos mucho de de pequeños, ¿no? Yo yo era un poquito mayor que él, pero igual, este, igual desde chamaco, ¿no? Pues mi mis tíos, mi tío y mi tía llegaban a la casa y se quedaban y todo, y pues nos íbamos para el pueblo y demás, pues, co convivíamos, ¿no? Eh, y ya después, este, por un mal entendido, él se fue a trabajar a Estados Unidos, eh, después regresó, mm.
Ujú. Sí. Ujú.
Sí, eh, ahí no sé si por la distancia, no quiero decir que la relación se se enfrió, hubo e e e en algunas convivencias hu hubo, pues, malentendidos quizás, puntos de vista enconte puntos de vista encontrados que, quia que, pues, él tomó a mal comentarios, yo a lo mejor también tomé uno que otro mal esa la situación, sencillamente, o sea, pues, si como te digo, tanto él y yo tuvimos responsabilidad. Yo no me yo no me evito de responsabilidad, e e e entonces los dos, entonces nos, nos distanciamos, nos peleamos, entonces, si en su momento una prima de ambos quiso, oye pues quiso quiso abogar, ¿no? Y igual. Sí, yo también pues, e e él cuando cuando venía acá a la ciudad pues yo pues yo lo procuré, me acuerdo una una vez que hubo una juntada de de una tía que, pues ya no está con nosotros, pero, pero hubo una reunión ahí y fuimos ahí a su casa y estuvimos ahí y yo si me acerqué, y y hubo una platiquita así medio suave eh, en general que estábamos varios ahí, y un acercamiento, y hubo algunas risas y demás, y dije: "Bueno". Yo pensé que dije: "Ay a a aquí es trampa". Sí, ya ya ya, pero igual el, e e él siguió siguió, pues, distanciado y demás. Te puedo decir que hoy, y te te voy hablar de hace ya varios años, es, seis, siete años quizás. Sí. Eh, te puedo decir que hoy e e este año en particular la relación se está tejiendo a a a a ya reconstruir, no como antes que fue hace 10 años. Pero va en va en el camino de de, pues, de una reconstrucción ahí, donde él te entonces, yo también este digo, pero ahí yo yo ahorita lo que estaba diciendo que co cuando preguntabas: "¿Qué haces tú?". Pues hice todo lo que te dije, ¿no? Y la pelota quedó al fin de cuentas en su porque hubo un tiempo que hasta ni me saludaba, ¿no? En reuniones, este ujú.
Ajá. Ujú. Claro. Para. Ajá. Perezas ahí. Ujú. Ujú. De aquí. Ujú. Ah, okey, a ver. Ujú. Claro. Sí, sí. Ujú. Claro. Ay, ay, ay. Pues es que después también de estar separados tantos tiempos, vidas completamente diferentes, pues ya de repente, ¿no? Cuando hay un conflicto, pues, como ya no tienes esa misma cercanía con las personas, pues, no sabes cómo, cómo reaccionar tal vez. Pero me puedes contar, por ejemplo, ya me dijiste, ¿no? Este, te pides disculpas haces, a ¿no? Le ya no vuelve a pasar, pero ¿realmente tomas estas acciones para que no pasen de nuevo, para poder reconstruir esa confianza?
Ujú. Claro. Sí, claro, claro. Y y y con con, pues obviamente, sabiendo sabiendo lo lo que ocurrió, eh, con esos malentendidos y comentarios que se dijeron sobre equis, algunos temas ahí, y, pues, cuando s se llega a tocar es t tratar de, pues de ser más asertivo en los comentarios y si aún así la otra pers si aún así la otra persona a la mejor que él dice: "No pues, em, yo sigo igual", pues tratar de decir: "Oye, mira, lo que estás comentando se puede entender así o o al menos yo lo entiendo, si puedes clarificar, o sea, yo yo lo entiendo como una ofensa, a la mejor lo estoy entendiendo mal yo, si te puedes explicar, eh, es en ese tenor de porque, ah o aquí hay varios que lo estamos viendo como ofensa, o nomás yo, entonces, trata de clarificar para que no haya malos entendidos",, e es lo es lo que procuro, y te digo, ser ser más asertivo, y obviamente, eso es con con con un pariente que ya hubo un detalle ahí, con los otros que también
Ujú. Ah. Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. Claro. Sí. Y justo lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cómo se cómo cómo distingues, no, cuando conviene insistir o cuando ya es sano mejor distanciarse?
hay más entendidos Pues mira, después de 2 3 ¿no?, la tercera es la vencida.
<chuckles> Ya te pasé la pelota 3 veces, ya es la última vez que te la paso, ¿no? <chuckles>
Sí, sí, sí. Sí, eh. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, por eh eh, de de de hecho de hecho, eh, con este primo, 2 3 veces y que fuimos ahí, allá para el pueblo, así sobre todo en en épocas de de de esto de fin de año, y pero él sí era evidente que y yo sí buscándole la cara y esto lo otro y hubo unas 2 reuniones que que sí de plano pues ni al caso y ya supe por otro de que que no él él: "Ni te le pares enfrente porque no te va a saludar entonces evita, evítate evítate una una sí una mala cara, un disgusto".
Sí. Claro. <chuckles> Y oye siendo siendo latinoamericano, ¿sientes que hay cierta presión de mantener esa parte familiar? No aún al a veces sobre sobre los mismos ¿no?, la misma dignidad de uno, de mantener estos lazos familiares porque, pues, es algo muy arraigado en las familias.
Sí, la la familia la familia así es, la familia de que: "Ey, que que todos unidos" y luego, pues, que que la abuela, bueno, que los abuelos ya no están, ¿no?, pero lo que nos enseñaron los abuelos y esto y lo otro, y que llevarnos bien y demás. Entonces, sí hay esa a lo mejor esa presión de de procurar, ¿no?, de procurar. Y otra cosa que también en lo particular yo he aprendido es y con la familia, mejor con con otros, o que estamos hablando de la familia, ¿no?, mientras mientras, este, esté en tus manos, procura estar en paz con todos. Es lo que más allá más allá de qué haces, digo, no soy perfecto y tampoco soy un monje tibetano, a veces la riego, la riego mucho, ¿no?, pero lo bueno saber es saber reconocer cuando, pues, la riegas y y y a procurar evitarle de tener esos tipos esos tipos de comportamientos, pues, que la riegues. Entonces, el tema de la familia, si es eso, recuerdo tu pregunta, es así, a veces sí es la presión la presión ahí, y y y y pero bueno, en el caso de que con mi primo, pues dije: "No, pues aquí de plano, pues, no se puede", ya como ahorita mencionabas, ya te tiré la la la la pelota 3 veces a tu cancha, no la no, pues, no me la regresas, y a pelotearla y y ni modo. Sí.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Claro. Sí. Sí, claro. Ujú. <chuckles> <chuckles> Así está difícil, ¿no?, si no hay un diálogo, pues, ¿cómo? ¿Cómo avanzas?
¿Cómo vas? Y y y pues gracias a Dios, no sé, él al parecer tuvo un acercamiento ahí, no sé, una iglesia o algo así, como que le cayeron algunos veintes y él mismo después me lo topé: "Oye primo, mira", y él ya me dijo: "Oh perdóname que esto y lo otro", y pues igual yo ya le había pedido perdón hace muchos años pues ya, "Ah, okey", entonces, ya entonces ya me regresó la pelota y ya ahí más o menos, te digo ha ido ha ido fluyendo la cosa, ¿no?
Ujú. Ah, pues qué bueno, poco a poco, ¿no?, y qué qué dirías tú, ¿no?, que son esas pequeñas acciones o una forma sincera, ¿no?, de abrir esa puerta para el diálogo, ¿no?, entiendo, ya le pasaste la pelota varias veces, pero, ¿hay pequeñas cosas que haces cuando quieres reconstruir esa relación?
Así es. Claro, mira, este, eh, de entrada, como te decía, pues, ser genuino, ser ho ser honesto, y desde la humildad, muchas e e el ego y la soberbia estorban y me han estorbado mucho a mí por mu por algún tiempo, entonces me he dado cuenta que saliendo desde ahí no voy a avanzar en nada, desde la humildad y siendo genuino, pues, perdonando y-y con la voluntad, con la voluntad, y si ambos tienen la voluntad de de reconstruir, uf, e esa ya se tiene la mitad del camino avanzada, entonces ¿y qué se puede hacer? Y a lo mejor como consejo es
Sí, cierto. Ujú. Sí.
pedir, este, ser genuino, arrepentimiento y que la persona y y y la puerta abierta cuando quieras, aquí estamos, ¿no?, y si no quieres también se acepta y, pues, si quieres que cada quien por su lado, lo respeto, pero aquí está mi mi cariño, hacia ti.
Sí, es cierto, oye, qué maduro, la verdad, y qué bueno que que puedas mantener esas relaciones, ¿no?
Pues pues, gracias gracias, este, fue fue muy bonita esta esta plática, te lo agradezco en verdad.